Ừm, ừm, ừm. Ờ, cái th cái lúc mà khi còn nhỏ á, ba mẹ mình dạy mình cái giá trị về tiết kiệm thông qua những cái việc như là, ờ, bỏ, ờm, <smacks lips> gọi là sao ta, bỏ tiết kiệm đó bạn, hoặc là có những cái quy tắc
Ừm. A, bỏ vào h con heo ha?
ừm, có những cái quy tắc đó chính là, ờ, sử dụng lại những cái đồ có thể là tái sử dụng. Như vậy á bạn, thì nó cũng sẽ làm cho gia đình của mình tiết kiệm một khoản tiền nè, cũng như là không có xả rác bừa bãi ra ngoài môi trường á. Nên là, ờ, hồi nhỏ mình có nhớ là ba của mình hay mua cho mình cái con heo đất, và con heo đất hồi kia là là làm bằng bằng bằng bằng bằng đất sét á bạn. Nó dễ bị vỡ, đúng hông? Ờ. Ờ. Mình cứ bỏ tiền Ừm, ừm, ừm. Sao bạn?
Ừm. Ừm. À. Đúng rồi ha. Ngày đấy thì không biết Ừ. Ờ, bỏ tiền vào đó thì sao nữa? Ngày đó bạn có hay dùng cái nhíp để m nh kéo nó ra không? <laughs>
Ừm. <laughs> Có nha. Nói chung là nhỏ mình cũng muốn đi ăn kẹo này, cũng muốn ăn kem như các bạn á bạn. Mà ba mẹ mình hay dạy mình là, ờ, có tiền thì cứ bỏ vào trong cái hũ heo như thế này thì sau này mình mình thu lại mình sẽ có rất là nhiều tiền. Nên là, trời ơi, bao nhiêu tiền tiết kiệm của mình, mình đều bỏ vào trong cái hũ heo hết. Xong cái lâu lâu mà mà thèm ăn cái gì đó, mà ba mẹ mình hông cho á bạn, thì mình cũng lấy cái nhíp xong rồi mình kéo từ từ, từ từ. Trời ơi, cũng hư ha!
Ừ. Ừ. Ừm. Ừm. <chuckles> Đó, đó rất là nhiều bạn. <laughs> tưởng rằng là cũng bỏ vào được nhiều tưởng rằng nà cũng bỏ vào được nhiều, đúng không? Nhưng mà thi thoảng thì mình cũng, gọi nà, rút ruột và núc đấy mình cũng không nhớ được, đúng không? Tức là những cái việc <laughs> chỉ nhớ được cái núc bỏ tiền vào thôi. <laughs>
Mình nghĩ là tuổi thơ ai cũng có ờ. Ừm. <laughs> Ừm. Cũng khá là nhiều á.